Mình nghĩ là thực ra nó không ảnh hưởng quá nhiều đâu, có nghĩa là nó mình nghĩ là nó sẽ không ảnh hưởng đến mình nhiều, thực ra là nó cũng chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ nếu như những cái thói quen nó thật đó nó cũng không có tác động gì lớn. Thật ra mình thấy thì nó phát triển thì nó cũng khá tốt mà, đúng hông? Nó hông ảnh hưởng gì nhiều. Ừm, ừm.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ờ. Ừm. Ờ. Ờ. Ờ. Thật vậy á hả? Ờ. Ờ, đúng rồi cái gì phát triển nhiều thì nó cũng tốt hết á, nhưng mà đối với mình á, thì nó ảnh hưởng. Mình nghĩ là mình thấy cái mọi thứ nó sôi nổi, hối hả như vậy á, nên mọi người hông có còn nhiều thời gian dành cho nhau như hồi trước nữa, nhưng mà cũng giống như bạn á, là hông có ảnh hưởng tới nhiều tới mình. Ừm. Ừm
Ừm. Ừm, ừ. Ừm. Đúng, nhưng mà mình nói ở ở phố rồi bây giờ mình nói xa về quê nhà của mình đi, bạn thấy là ở quê nhà của mình á, bây giờ nó nó phát triển nhiều hơn như thế nào so với vài năm trước không?
Ừm, ừm. Ờ, ờ. Ờ. Ờ. Ừm, ừm. À, ở quê mình á, là có nha, tại vì quê mình là ở giống như, kiểu như, vùng, ờ, không phải vùng sâu vùng xa đâu nhưng mà ở ở Huế á, ở những cái khu mà, ờ, gần biển á, thì mình thay đổi, ờ, nó có một cái điều tích cực nha, đó là về đường sá á bạn. Là hồi xưa á là đường đất đá đồ, bùn lầy rồi biển này nọ đó, khó đi lại lắm, nhưng mà có một cái điều thay đổi rất là tích cực đó là đường sá bây giờ người ta trải nhựa lên hết rồi đó, nên là á hả, đi về quê bây giờ có thể đi xe hơi trên những cái đường đó luôn, rất là tiện nè mà nhanh nữa nha. Còn bạn thì sao? Ừm. Ừm,
Ừm. Ừ. Ừ. Ừm. <laughs> Đúng rồi, giống d Ê. Bạn biết sao hông? Giống như quê mình vậy đó, mình nghĩ là một trong những cái điều đầu tiên mà mình thấy quê mình phát triển nhiều nhất á, đó chính là cái đường sá. Tức là hồi xưa lúc mình còn nhỏ mình đi học á, là đường là đường đất, đó, thì bây giờ nó đã được trải, cán đúng rồi, cũng hông phải đường đất đỏ nhưng mà nó là cái đường đất thôi, mưa này nọ thì nó rất là dơ, nhưng mà bây giờ cái nó được cán bê tông hết và cán bê đó tự nhiên mình thấy là n nông thôn bây giờ đã được bê tông hóa hết rồi, đường nhựa và đường bê tông thôi. Và có một cái rất là hay nữa là hồi xưa ở ngoài quê mình á, bạn biết hông? Khi mà cái thời mà còn đường đất á, thì, ờ, xung quanh á, thì sẽ có mỗi nhà là sẽ có một cái hàng rào và cái hàng rào đó là sẽ bằng cây xương rồng.
Ừm. Ờ. Ờ, ờ, đúng, đúng. Ờ. Ờ, ờ, đ đường đất đỏ hông bạn, có phải đường đất đỏ hông? Ờ, ờ, hên nha. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, chính xác, chính xác, ừm. Ừm, ừm. Ờ. Ừm, ừm. Ờ, ừm, ừm. Ừ, Ờ, hàng rào gai, hàng rào có gai, phải hông? Ừm, để chống trộm, đúng hông? Ừm, ừm, ừm. Ồ, hay quá ha. Ừm.
Ừ, hàng ừ, h hàng rào là cây xương rồng á, đúng rồi, gai xương rồng. Nhưng mà sau này khi mà người ta hiện đại hên lên á, thì người ta bỏ hết cái hàng rào gai đó, người ta chặt hết những cái cây xương rồng đó rồi. Ừ.
Ừm, ừm. Ờ, ha. Ồ, vậy hay quá vậy. Hồi xưa á, là ở quê của mình á, là cũng là hàng rào gai nhưng mà cái gai, a, bằng bằng kim loại á, bằng kim loại đen đen mà người ta hay cái cái cây nhọn nhọn. À, đúng rồi, đúng rồi, hay để như vậy để chống trộm đó bạn rồi nuôi chó nữa. Ừm, nói chung là cơ sở hạ tầng bây giờ nó phát triển cũng dữ, ừm. Ừm, ừm.
Ừm. À, mình biết cái kim đó rồi, nó là cái hàng rào kẽm, đúng hông? Ừm, hông, h hồi xưa ngoài quê mình là nó nó nó nghè hồi xưa ngoài quê mình nó nghèo lắm, cái hàng rào đó là bằng cái cây gai xương rồng á, bạn biết cây gai xương rồng hông? Thì thực ra cũng
Ờ. Gai xương rồng nhưng mà gai xương rồng cũng nhỏ mà ta, cũng đâu có tới mức mà chống trộm được đâu ta?
Hông, xương rồng nó mọc rất là cao, tức là nó mọc lên rất là cao, nó cao tới vai người luôn đúng rồi, và và nó mọc rất là dày thì thì người ta chỉ tỉa cho nó mỏng bớt thì nó sẽ thành một cái bức tường cây một bức tường cây xương rồng luôn ừ, ăn trộm thì cũng không có, ưm, nhảy vô được đâu, nhưng mà thực đó, nên là lâu quá rồi mình còn hông nhớ cái hình dáng, ưm, cây xương rồng á. <chuckles> Lâu quá rồi mình cũng còn hông nhớ nó như thế nào luôn, tại vì lâu rồi.
À, mấy cái cây mà kỳ cựu á hả? Dữ vậy, ờ. Ừm. Ồ, vậy á hả? Ồ, hay quá ha. Ờ, ờ. Ồ, vậy á hả? Hay quá, hay quá, mình cũng hông có nhớ cái đó luôn á. Ờ. Ừm, ừm.